Oh, beh, è proprio tutto a livello comico umoristico, quindi è la nuova puntata. Quindi, fa
Se. Eh, se tipo un mostro è il notaio, ad esempio.
Ah, okay. Che odiano un po' tutti immagino, visto il rapporto non proprio sereno con i notai, sì.
<giggles> Esatto. Più tostava. <chuckles> Cioè, tipo sono 2 notai e tra l'altro hanno sono anche abbastanza forti e tipo ti dicono c'è la descrizione della carta, poi fa ridere perché ti dice: "Eh, si vede che non hai pagato le tasse l'ultima volta, quindi ti stanno bussando alla porta. Ora puoi decidere se sconfiggerli, ma se sei un nano, hai un deficit di 2, oppure se scappare. Ricordati che se non riesci a scappare, però, uhm, ti verranno a prelevare tutti i tuoi tesori e quindi perderai tutto l'armatura che hai." Ad esempio.
<chuckles> Cert No. <chuckles> Beh, beh, ha proprio anche un senso rispetto al nome, c'è c'è della lore dietro quindi, insomma, c'è c ha senso.
Sì. sì, sì, sì. Poi nell Ti posso dire cioè, non so se mi faccia più ridere quello che c'è scritto nelle carte oppure le immagini, perché ogni personaggio è rappresentato perfettamente e ti giuro che cioè, son proprio io ho n cioè durano tantissimo le partite sia perché vabbè il gioco può essere un gioco lungo, ma soprattutto perché perdi del tempo a guardare anche le carte degli altri quando le abbassano.
Mh-mh. Eh, beh, fa parte anche comunque, sì, dell'esperienza, le carte che devono essere, mhmm, fatte bene, perché appunto sono parte integrante del gioco, quindi se fossero tirate via o molto banali, perderebbe il suo fascino. Quindi certo, cert
Esatto, perché c'è proprio gra parte integrante del fascino del gioco e quindi niente il e in più, praticamente tu hai il mazzo base che è l'espansione numero 1 e poi negli anni hanno fatto più di 10 espansioni quindi con dei personaggi diversi in più
Mh-mh. Ah, nuove carte, nuovi personaggi, nemici immagino. Eh, ma cambiano anche le regole del gioco, modifiche oppure son sempre quelle?
Mh-mh.

E quindi vabbè se trovi un mostro, puoi decidere se combatterlo, se hai abbastanza forza per poterlo combattere, quindi se hai un livello sufficiente, se, ehm, chiedere aiuto a qualcuno dei tuoi compagni, per combatterlo assieme oppure se scappare.
Mh-mh. Ah okay, bene. E
Quindi, se combatti il mostro da solo e e lo sconfiggi, tutto a posto, ti rubi i suoi tesori e guadagni 1 livello.
Okay, gu e sali di livello, e quindi diventi più forte e dopo succedono varie dinamiche. Okay, certo, certo, certo, ha sens
Esatto, e quindi poi magari diventa più facile andare avanti. Se no, puoi chiedere l'aiuto di un tuo compagno, che però chiaramente non ti aiuterà gratis.
Eh vuole un po' di fetta, anche lui.
Ecco, quindi, lì, l'inizio del gioco, cos'è? È che tu, praticamente, chiedi aiuto e dici: “Okay, va bene, io ti aiuto, però mi devi dare 2 tesori dei 3 che il mostro ha”. “Eh, no, non voglio”. "E, beh, allora, ti combatti da solo." <chuckles>
Ma questa cosa viene decisa all'i Sì, ma e de la la dispartizione del tesoro, del premio, viene divisa proprio a voce? O ci son delle regole che tipo: "No, deve essere per forza fifty-fifty" o mhmm, o sei Ah, okay. Ah, o meglio, meglio questo, cert
No, no, no, a voce, a voce, cioè, c'è uno che ti può dire: "Questo mostro ha 5 tesori, io ti aiuto solo se mi li dai tutti 5 se no te lo combatti da solo."
Sì. E non si può dopo in un certo senso imbrogliare, e dire: "No, ti frego, me li prendo tutti io," no, no okay, okay, va bene.
Eh no, quello no, <giggles> non è incluso. E soprattutto il problema è che tu a volte devi stare attento a non accettare l'amo l'ami l'aiuto degli altri, perché gli altri possono aiutarti, oppure metterti i bastoni tra le ruote.

E praticamente tu vabbè puoi tenere fino a 5 carte in mano e le altre puoi decidere di giocarle o scartarle. Quindi tra le carte tesoro di solito ci sono tutto quello che riguarda l'equipaggiamento, quindi magari puoi avere tipo l'elmetto piuttosto che le pantofole. <chuckles>
Mh-mh. Certo. L'elmetto, la spada, l'armatura, cer sì, sì.
E ti dico pantofole perché? Perché il bello di questo gioco, non è tanto solo la dinamica che poi andrò avanti a spiegarti, quanto le carte stesse. Perché è tutto completamente ironico. Quindi
Mh.. <snorts> Bene bene. Ah bellina come idea. <chuckles> Oh è Simpatica.
Quindi Sì, quindi magari hai il la invece come armatura hai la tuta in latex.
Ah quindi siam passati dall'estremo fantasy iper mega serio, a qualcosa di molto più ironico e stupido, quindi, bel
Totalmente. Poi le scarpe potresti avere le paperelle di gomma. Cioè quindi, mhmm, è tutto e e ovviamente vabbè ognuno ha dei livelli di protezione che saranno quelli che ti porteranno il tuo livello personale. Cioè magari tu non lo so hai appunto la tuta in latex che vale + 1
Oh ma è perfet
e le mhmm, tipo gli stivali con la punta arrotondata che ti dà + 2 di protezione.
Mh-mh. Oh che belli <chuckles> Bella come roba.
<chuckles> Sì, ma no guarda, ti giuro le immagini e i nomi delle carte fanno tutto, perché è davvero qualcosa di assurdo, cioè scoppi a ridere ogni carta che peschi, non è possibile.
Eh no, ci sta, ma è è è geniale alla fine come idea, perché prendi comunque a livello di meccanica, è quella di un gioco serio e dai una sorta di skin comica umoristica fatta apposta per alleggerire il momento. Quindi capisco perché ti diverti, ehm, possa essere rilassante giocarci. Ma, ehm, perdonami, no non credo di aver capito com'è che tu hai conosciuto questo gioco qui. C'è stato un evento particola Ah, okay okay.
Totalmente. Ah e certo, perché non te l'ho non te l'ho detto, c'hai ragione pure tu. Praticamente io mi ero trasferita nel comasco, per lavoro e mi son trasferita da sola, non conoscevo nessuno e e una di delle cose che è una mia passione laterale è sempre stata la palestra, perché comunque mi serve per scaricare un pochino della tensione della giornata, si potrebbe dire.
Okay. Eh beh certo ha assolutamente senso. Certo certo.